Äh, aber sie setzen eben voraus, dass man Star Trek Voyager gesehen hat, und ich hatte, bis ich diese Anzeige gesehen habe, noch überhaupt nichts mit Star Trek zu tun. Also nicht äh, äh, quasi gar nicht, nein. Ich habe, äh, als Kind m mit meinem Vater so 'n paar Star-Trek-Filme geschaut
Wirklich nicht. Mhm.
ähm, aber auch nicht viele. Den den, an den ich mich am besten erinnern kann, da ging's darum, dass sie in die Vergangenheit gereist sind, um irgendwelche Wale zu retten, um die dann zur Kommunikation mit den mit Aliens zu nutzen, aber egal. Äh, auf jeden Fall, ich bin quasi nicht bei Star Trek dabei und, äh, muss mir jetzt quasi im Schnelldurchlauf das antun, damit ich die Bewerbung rechtzeitig abschicken kann.
Mhm. Mhm. Ja, das das
Aber ja, s soweit mein Tag. Wie ist deiner? <snorts>
Ah, das ist natürlich schade, dass du dann quasi mit der schlechtesten der Serien anfangen musst. Ähm
<laughs>
vor allem, weil's auch noch
Wurde mir auch schon gesagt, ja. <snorts>
vor allem, weil's halt auch noch 'n Spin-off ist. Es ist halt äh, äh, eigentlich hättest du zuerst Deep Space Nine gucken müssen. <chuckles>
Ja, aber, äh, mir reicht eine 150- Episoden-Serie erst mal.
Meinst du? Na ja, gut, ähm, ne, tatsächlich ist ist äh, äh, Star Trek, bin ich durchaus Fan von, ähm, äh, ich habe halt The Next Generation, also hier mit Jean-Luc Picard und Jonathan Frakes und äh, äh, und so weiter, äh, äh, sehr gerne geguckt. Ich habe auch Deep Space Nine sehr gerne geguckt. Ähm, bei den neueren Sachen, Voyager auch so, also i tatsächlich ist Voyager ist auch gar nicht die schlechteste Serie mittlerweile es gibt mittlerweile schlechtere, ähm
Ja, es Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ja. <laughs> Ja, so wie das immer so ist.
Genau, und
Man man kennt es von Star Wars ja auch.
Genau, und technisch betrachtet ist natürlich die Originalserie auch schlecht, hat aber natürlich, weil Klassiker und Kult und so, äh, 'n anderen Status selbstverständlich, ähm.
Hm, ja, ja, ja. Genau.
Ja, also du bist mit Janeway unterwegs und, äh, äh, denkst dir, ähm, äh, Spaß. <snorts>
Jo.

Würde ich da schon gern mal raus, weil das auch 'ne kleine Wohnung ist und ich, äh, eigentlich schon nach 2 Jahren ausziehen wollte, aber ja, seitdem läuft die Wohnungssuche. <chuckles>
Mhm. Ah, ja. Das Leben ist dazwischen gekommen. <chuckles>
Ne, die äh, die n die äh, äh, die Wohnungen, die man mir nicht geben wollte, sind dazwischen gekommen. <chuckles> Ich suche ja jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren mit meiner Freundin nach 'ner Wohnung und, äh, auch bisher noch nix gefunden. Ja, es ist schwierig, Hamburg halt, ne, wenn man nicht wenn man nicht in bestimmten le Gegenden wohnen will.
Ah, okay, ja. Aua, aua, aua. Ja, da hat da habe ich tatsächlich Glück. Ja, ich äh, ja, als ich zum Studieren ausgezogen bin, äh, war mein 1. Umzug, da habe ich, äh, ja auf gut Glück 'n Studentenwohnheim angeschrieben und die hatten tatsächlich gerade 'ne Wohnung frei, die ich quasi sofort beziehen konnte. Äh, d 1. Glück gehabt und dann äh.
Mhm. Mhm.
Ja, äh, mein Vater hat mir ein Tiny House hinterlassen. Das heißt, ich konnte mir mit dem 2. Umzug am Ende meines Studiums quasi beliebig viel Zeit nehmen, bis eben Schlüsselabgabe war. Das heißt, so Umzüge hatte ich bisher überhaupt nichts Stressiges am Hut mit und, äh, wäre schön, wenn das so bleiben könnte. <chuckles> Vielleicht packe ich das auf den, äh, Zehnjahresplan mit drauf, stressfreie Umzüge.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, wünschenswert wär's auf jeden Fall, äh, äh, ne, toi toi toi sozusagen. Vor allem, wenn du, äh, wenn du ja nach Wien ziehen willst oder oder irgendwo dazwischen, äh, äh, ne, man muss ja nicht zwingend, äh, äh, nach Wien ziehen, man kann sich auch in der Mitte treffen sozusagen.
Ja, ja. <laughs> Danke dir. Ja. Genau. Mhm.
Ähm, auch, äh
Ah, München, wunderbar, noch teurer. <chuckles>
Ja, es muss ja nicht München sein, es kann ja auch Nürnberg sein zum Beispiel oder, äh, irgendein Dorf.
Das stimmt wohl, ja. Also, das Problem ist, ich habe gerade 'ne Bewerbung als, äh, Gamewriter offen. Ähm, das ha und das Studio sitzt in München und ich glaube nicht, dass sie mich vom Homeoffice aus arbeiten lassen.
Ach so, ja gut, dann Ja, aber es muss halt nicht m in München sein. Es gibt ja München ist ja ähnlich wie Hamburg, hat ja auch noch umliegende Orte, äh, von denen aus man relativ fix nach München kommen kann. Äh, insofern äh, und die dann vielleicht 'n bisschen günstiger sind, so. Nicht zwingend, aber aber ja vielleicht, ne? Manchmal ist ja aufm Land auch manchmal teurer.
Das heißt, ja. <chuckles> Das stimmt wohl, ne, hm. Ja, ja. Jo. <laughs> Ja. Und ich meine, wenn ich so Vollzeit arbeite, dann sollte ja immerhin ein Gehalt dabei rumkommen, das mir vielleicht so 'n ganz kleines bisschen eine kleine Wohnung finanzieren könnte, selbst in München.
Sollte man meinen, aber 'ne kleine willst du ja eigentlich gar nicht. Du willst ja eine, wo auch deine Freundin reinpasst.